La timidezza ha preso il sopravvento. Ah che cosa strana però, perché avete parlato tanto.
Non ci siamo Esatto, esatto, non non ci siamo Strani è stranissimo e e questa cosa, diciamo, non non riuscivo neanche a capirla perché, uhm, ho detto boh, cioè comunque 3 mesi che parliamo, cioè non
Cioè, aspetta, spiegami meglio. Tu praticamente l'hai incontrato, vi siete incontrati e quindi è stato lui a essere il l la persona timida? Ma ah.
Sì. Sì. Sì. Esatto, uhm, cioè io lo guardavo come per dire: "Adesso, farà il primo passo" <chuckles> e e quindi, sì, è stato è stato lui, diciamo, che c'ha messo un po' per, diciamo, sbloccarsi, ecco, e
Eh beh, ciao, eh, sì, ci conosciamo. Mh. Un po' quanto, per l'esattezza? <chuckles>
Ehm, diciamo che, ehm, no, in realtà poco dopo, abbiamo subito cioè dav anche, uhm, dopo il primo giorno di scuola, mi ha m'ha mi ha riscritto. Sì, po veramente poco. E poi, diciamo, che poco dopo, uhm, i a me è iniziato a a piacere. Vedevo una cosa un po' oltre l'amicizia, e
Ah, okay. Quindi un giorno, okay, okay. Beh, insomma. Ma quindi all'inizio non ti piace cioè tu l'hai fat è nata proprio come amicizia, questo interesse via messaggio. Non hai mai pensato a lui in un altro mo quindi poi l'hai visto invece dal vivo
Mhmm Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. No, no, semplicemente pensavo semplicemente pensavo che era un bel ragazzo che poteva ipoteticamente interessarmi, però non mai, mhmm, seriamente. Esatto, e poi poco dopo, diciamo, all'inizio della scuola, ho capito che <chuckles> forse mi mi stava comin esatto, <chuckles> Ehm, però non avevo il coraggio di perché poi avevo paura un po' anche di rovinare l'amicizia, quindi non non non avevo il coraggio di di dirglielo. Ehm e quindi per per un periodo, diciamo, siamo rimasti molto amici, anche se comunque, ehm, la il nostro, diciamo, vedersi era limitato semplicemente alla scuola perché, ripeto, ehm, s ehm, dopo, cioè, il primo anno delle superiori comunque non si è grandi abbastanza magari per andare in un altro posto a incontrare una persona, cioè, mh.
Non avevi, diciamo, approfondito troppo, certo. E ti piaceva. <chuckles> Certo. Ma, eh, ave vivevate in due, in due posti diversi? Eravate vicini di casa? No. Quindi quindi la difficoltà era anche quella.
Sì. No, no, no, era 2 posti, cioè sì, per per arrivare, bisognava prendere u il treno, insomma, non tanto, erano 2 sì, erano 2, 3 fermate, però bisognava prendere o il treno o l'autobus insomma. Quindi c'era questa difficoltà e quindi per un periodo di tempo, siamo andati avanti come come amici. E e poi, diciamo, verso ad aprile, mi ricordo che era aprile, ehm, spinta da
Ah, addirittura. Ho capito. È passato quasi 1 anno, praticamente.